À, đúng rồi nha. Bạn phải phân loại trước từ những bước một nha, bạn sẽ xác định được những món đồ nào thực sự là có những cái kỷ niệm, ờ, gọi là, rất là quan trọng với bạn và bạn phải giữ gìn những món đồ đó thật là cẩn thận đã. Sau đó thì những món đồ tiếp theo là những món đồ, à, không quan trọng lắm, hoặc là những kỷ niệm mà nó cũng không không quá là lớn lao với bạn á thì bạn có thể tiến hành cái phương pháp là thử thử nghiệm dần dần, ờ, tạm thời cất chúng đi và xem xét cảm xúc bản thân mình như thế nào.
Ô kê, bạn có thể Ừm, bạn có thể hướng dẫn kỹ hơn một chút về cái việc mà tớ cắt, ưm, tạm, tức là thử nghiệm tạm xa rời các cái món đồ đấy á, thì là tớ nên thực hiện như thế nào, cụ thể?